ถ้ารวมทั้งหมด ทั้งนิยายด้วย ทั้งหนังสือการ์ ทั่วไปด้วยเนี่ย ชั้นวางมันประมาณ 4-5 ชั้นน่ะ ผมมีชั้นวาง 3 ชั้นน่ะ 3 อันน่ะครับ
โอ้โฮ
<chuckles> รวมกันน่ะ
โอ้โฮ เยอะมาก เออ เป็น เป็นงานอดิเรกที่แบบว่าจริงจังมาก อืม แล้วแบบนี้นะคะในการจัดวางหนังสือเนี่ย สามารถหาหนังสือที่ตัวเองแบบชอบ อ เจอไหมคะ หรือว่ามีการวางยังไงอะ เหมือน เหมือนจัดวางเหมือนในห้องสมุดหรือเปล่าคะ? อืม สงสัยจังเลย หนังสือเยอะขนาดเนี้ย
ใช่ อ๋อ ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ผมจะจัดวาง แต่แยกประเภทก่อนว่าอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูน ก็จะเอาไว้กับหนังสือการ์ตูน ส่วนอันนี้เป็นนิยายก็จะเอาไว้กับนิยาย แต่ถ้าให้แยกเป็นว่าหมวดหมู่ ตัวอักษร เอบีซี อะไรแบบนั้น อาจจะยังไม่มีครับ ก็ โอเค อันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราอ่านบ่อย เราอยากเห็นมัน อ แบบเห็นมันอยู่ในสายตาบ้าง ก็จะเอาไว้ด้านบน อันไหนที่ไม่ค่อยอ่านก็อยู่ด้านล่างหน่อย อะไรแบบเนี้ยครับ ส่วนใหญ่จะจัดเป็นแบบนี้มากกว่า
ค่ะ อ๋อ อืม อะฮะ อืม ฮะ? อ๋อ แสดงว่ามีหนังสือบางเล่มที่อ่านมากกว่า 1 รอบเหรอคะ? ถึงได้บอกว่า เออ จัดแบบนี้
บางเรื่องสนุกครับพี่ มันเลยต้องอ่านมากหนึ่ง รอบ ใช่ แล้วความรู้สึก อย่างเช่นว่า การ์ตูนน่ะครับ อา ผมยกตัวอย่างถึงการ์ตูนเนาะ แบบมันทำ จริง ๆ แล้วอะใครที่บอกว่า "การ์ตูนไร้สาระ ไม่ อ่านแล้วไม่มีความรู้" ไม่ใช่เลยครับ อันนี้ขอเถียงแบบหัวชนฝามาก ๆ เพราะว่ามันมี มันมีสาระให้ข้อคิด บางทีเนี่ยเป็นคติสอนใจเราไปในตัว แล้วเรารู้สึกว่าอ่านแล้ว มันได้อะ เรา เยอะมาก ๆ พี่ อย่างเช่นว่าเรื่องที่ผมเคยอ่านน่ะครับ มันแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่า การสามัคคี ความสามัคคี การเป็นหนึ่งอันเดียวกัน อะไรแบบเนี้ย การปรองดองกัน อะไรแบบเนี้ย จริง ๆ แล้ว มันทำได้ง่าย ๆ มากเลย อะไรแบบเนี้ยครับ หรือแบบว่า ครับ ใช่ การ์ตูน manga ของญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับ มันรู้สึกว่าบางเรื่องอะมันแบบ ไม่ค่อยแสดง
จริงเหรอ? จริง เออ ๆ ค่ะ อือฮึ ค่ะ จริงเหรอ? ฮ อา ค่ะ อืม อือฮึ อันนี้ คือแบบการ์ตูน manga เหรอคะ? หรือว่าการ์ตูนแบบไหน ที่ ที่แบบว่า เอ่อ อ๋อ ค่ะ มีเรื่องไหนที่แบบว่าเป็น เรื่องโปรดไหมอะ? ที่ยัง เอ่อ ยัง เก็บสะสมอยู่อะค่ะ
เรื่องโปรดเหรอครับ อืม ถ้าคิดเร็ว ๆ ตอนเนี้ย จะมีอยู่ 2 เรื่องคือเรื่อง Gash Bell กับอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องฮิคารุเซียนโกะ ไม่แน่ใจว่าทางพี่เคยอ่านหรือ เปล่า? <chuckles>
อืม ๆ ค่ะ อืม ไม่แน่ใจนะคะ ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเกี่ยว กับอะไรบ้างอะคะ?